Ay, yo te quiero contar algo que, bueno, yo terminé mi mi relación amorosa de varios años, eh, pero, pues, obviamente, como fueron tantos años de una relación, pues, compartíamos a los mismos amigos. De igual manera, pues, mi expareja y yo estudiamos en la misma universidad, la misma carrera. Entonces, eso hace que, pues, todas las personas nos conozcamos, tener amigos en común, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sus amigos se volvieron los míos y mis amigos se volvieron los amigos de él. Este, pues por situaciones justamente ya de nosotros, ¿no?, que no nos entendíamos, que la relación, pues ya se estaba pintando tóxica, ya no era sano para para ninguno de los dos. Em, yo decido justamente romper la relación, pero bueno, es cuando justamente entra el conflicto en donde teníamos ya muchas cosas, muchos planes con amigos en común de fiestas anuales por ejemplo, ahorita que son estas fechas de diciembre, todo eso, nos reuníamos siempre como la posada, la partida de rosca, siempre es como un viaje anual para ir a nadar. O sea, como que al menos mis amigos son como los que siempre hacían más los planes, pero son planes en donde, pues siempre entraba mi expareja y pues convivíamos ahora sí que todas las parejas, todos los amigos muy padre. Y pues ahorita estoy justamente lidiando con eso, que son amigos en común, pero me dicen a mí, pero a la vez como que también le quieren decir a él. Entonces, es un poquito complicado como que lidiar justamente con esto porque, pues, no sé, o sea, son amigos de ambos, pero, no saben justamente ellos qué hacer. O sea, unos le quieren ser leal a él, pero otros quieren ser leal conmigo. Entonces, es como como esta situación tan complicada, vaya. <chuckles>
Hola, pues muchas gracias por acercarte conmigo, e entiendo tu situación, sólo, mm, quisiera preguntarte algo más, eh, estos amigos de los que hablas, ¿son en general los amigos que tu expareja hizo por parte tuya y también los amigos que tú hiciste por parte de tu pareja, o sea, son ambos que están involucrados?
Sí, es que chistosamente, este, nuestros amigos, o sea, como que se llevaban él tenía como por decir 5 amigos y yo tenía otros 5 amigos, este, y eran como que mi los míos y los de él, pero como que estos 10 amigos, por decir, en un partido de fútbol se conocen, se llevan superbién, entonces hacen el círculo como tal, ya tenemos como que un círculo grande de amistad, pero son como que amigos de ambos ya revueltos, en donde convivimos todos increíble. Y bueno, todos en ese momento, bueno, en momentos que nos hemos reunido, todos llegamos a tener pareja. Entonces eran como era muy padre la reunión porque literalmente todos iban con sus novias, todos iban con sus novios. Entonces éramos como una pequeña familia de puros amiguitos con pareja padrísimo. Pero, pues, va de ahí que como también entraban en el círculo sus amigos, pues es como, sus amigos le quieren decir a él, mis amigos me quieren decir a mí en las reuniones. Entonces, pues es ahí lo difícil, ¿no?, que que como que cada quien quiere tomar partido, pero pues es como la situación de que nosotros ya terminamos y tampoco es muy cómodo, vaya, encontrarlo en en los eventos o en los compromisos. Vaya, es es horrible, es muy incómodo. <chuckles> Mm.
Sí, claro, entiendo. Oye, y me hablaste un poco de una fidelidad, ¿no? ¿A a a esto qué te refieres exactamente? Digamos que es como que, mm, no quieres compartir tiempo con ellos o no entendí muy bien esa parte de fidelidad, ¿es como, que tienes miedo de decir algo que puede llegar a oídos de tu expareja y viceversa o o, mm, o cómo es?
Pues, realmente no, o sea, como que sé que mis amigos, o sea, de verdad quieren ser muy leales conmigo y de que: "Tú eres nuestra amiga, te respetamos a ti y por eso te invitamos". Pero pasa lo mismo con con otras personas que le dicen lo mismo: "Te somos leal a ti y queremos que tú convivas con nosotros". Este, te digo, ahorita como la relación termina y, pues, no tiene mucho tiempo, es un poquito reciente, pues, es muy incómodo, te digo, yo no lo podría ver a él, ni él yo creo que me podría ver a mí. Pero también yo digo: "Bueno, no pasa nada. Este, si a lo mejor en unos meses que sanemos, nos topamos, no pasa nada", pero yo sí siento que hasta mi expareja tendría problemas, si yo en algún momento llego a salir con otra persona, mi expareja siento que pondría el ambiente completamente tenso y ese tipo de situaciones, pero pues no sé, o sea, realmente, te digo, siento que son temas complicados y lidiar de verdad como, o sea, mis amigos son increíbles, tenemos una convivencia padrísima, pero pues, es muy complicado, pues, justamente esto, cómo, o sea, cómo el cómo toman partido unos o que dicen: "Ay, es que él es malo", y sus amigos dicen: "Es que ella es mala". O sea, el tomar partido siento que no les corresponde, ¿sabes? Siento que simplemente, no sé, deberían existir y ya, y dejarnos ser, sin tomar como partido tanto por él o por mí, porque eso es lo que yo siento que genera el conflicto.
Okey, okey. Y en ese sentido, ¿tú has, eh, tratado de establecer como un límite con ellos, con tus amigos y los amigos que de él, que ahora son tus amigos también? Como de decirles: "Bueno, me está pasando esto, me siento incómoda porque, no sé, cuando cuando viene tu expareja", o no sé si ya tuviste oportunidad de de verlo, pero, o igual, en el caso de que lo veas eh, ¿has has platicado con de esto acerca con de esto con tus compañeros, amigos?
Sí, realmente hubo una ocasión en donde me invitaron a mí, no lo invitaron a él, fue como de esas fiestas, te digo, anuales que hacemos. Este, y sí me contemplaron, o sea, me contemplaron, yo llegué y sí les pregunté como de que: "Oigan, una pregunta, ¿lo invitaron?". Y me dijeron como de que: "No, es que queríamos que en esta ocasión, pues tú te sintieras cómoda. Ahora sí que esta ocasión tú, la siguiente él. Tú, él, tú, él", así, me dijeron que nos iban ir rotando, ¿no? Este, <chuckles> lo cual yo les dije: "Oigan, miren, o sea, yo honestamente les digo, no tengo un problema si yo lo veo en las fiestas, en las reuniones o en lo que sea. Les digo porque a fin de cuentas, pues todos somos amigos, todos nos llevamos muy bien y nuestra relación no tiene por qué afectar, pero pues no sé, o sea, siento que" "siento que realmente a veces es un poquito, pues complicado el el que yo no me sienta como tan en confianza de contarles algo. O sea, porque sé que pueden, pues, tomar como partido por él y le pueden decir", o sea, yo no puedo ir y decirles: "Oigan, es que no sé, pasa esto, me siento mal o ya estoy conociendo a alguien", porque los amigos que toman partido, pues por él siento que no me van a dar como ese apoyo sincero, ¿me explico?
Sí, claro. En ese sentido, yo creo que tú ya hiciste como este, esta primera selección de aquellos amigos que, digamos, que son más cercanos y esos otros tantos que quizás les son más, eh, leales a a tu expareja, ¿no? Eh, yo en este sentido, yo creo que lo que deberías de hacer o podrías hacer sería hablar con con tus amigos, los que consideres más cercanos, y plantearles directamente esa situación, ¿no? Bueno, que no te sientes cómoda, que siempre estás con la incertidumbre de: "Bueno, voy, pero quién sabe, puede ser que esta persona también vaya y no me voy a sentir bien, pero también no quiero quedar mal con ustedes". Y bueno, ser claro, ¿no? En este sentido, para que la tus compañeros y amigos ten te entiendan y y puedan ponerse también un poco en tus zapatos.
Ujú. Sí, re Ujú, sí, realmente sí siento que, pues que sí, la charla es muy buena. O sea, como que, bueno, yo siempre he dicho que la comunicación es muy buena y que va a arreglar muchísimas cosas. Pero, pues también, no sé, siento que a la vez, mm, no quiero como generar como como más esa división, ¿me explico? O sea, no quiero el hablar yo con los que sé que toman como su lado y me apoyan y todo, y como que dejar afuera a los que sé que son más amigos de él, de decir: "Ay, no, pues a ustedes no les cuento o no hablo con ustedes", porque siento que eso puede generar como más roces en nuestro círculo. O sea, no lo sé, no lo sé. O sea, igual me di cuenta, apenas hubo otra reunión en donde le dijeron a él y como que fue como como la mayoría son hombres los que organizan la fiesta, este, son como de: "Mm, pues si no tomamos ya más partido con él, o sea, como que ya mejor nos hacemos todos amigos de él, porque pues somos hombres y nos apoyamos y sí, las mujeres están locas", ¿sabes? O sea, y tampoco se trata de eso. <chuckles>
No sé si ¿qué qué te parece? Sí, entiendo que a veces puede pasar esto. Eh, mira, en ese sentido, yo, la verdad, lo que te recomendaría es que, bueno, al final de cuentas, uno tiene que escuchar un poco a su corazón, ¿no? A final de cuentas uno sabe qué es lo que siente realmente estando con estas personas. Y bueno, podrías intentar hacer nuevas actividades, em, intentar inmiscuir en otros entornos para quizás haces nuevas amistades, ¿por qué no? Y no cerrarte solamente a este grupo de amigos que que bueno que se te está trayendo problemas, ¿no? Puede ser una buena oportunidad también para para conocer a alguien. Como lo mencionaste hace un momento. Creo que no estás del todo cerrada a esa posibilidad. Así que ese puede ser un buen camino, puedes iniciar con, no sé, intentar hacer algo nuevo, algo que nunca hayas hecho y que tengas ganas de hacer, bailar, o hacer cerámica. A, alguna de esas actividades que que no son tan comunes y que, bueno, te pueden ayudar a a dispersar tu mente un poco de de esa situación.
Ujú. Ujú. Realmente sí, realmente es algo que, sí lo he pensado y ahorita que me lo dices como que, o sea, sé que no es tan mala idea el, pues yo buscar otras actividades, otras cosas. También a lo mejor darme mi tiempo, pues, para mí, para crecer, para sanar. Este, y que se calmen a lo mejor hasta, pues las aguas, ¿no? Con con este círculo, que se calme como pues que también hasta mi expareja, ¿no?, sane. <chuckles> O sea, como que aprendamos a a, no sé, a entender que la relación terminó y a lo mejor en unos meses o hasta en 1 año, este, podemos, no sé, ya volver a convivir y y haciendo como la diferencia de que pues ya somos amigos y ya, sin generar este conflicto, ¿no?, o este que tomen partido por una cosa o por la otra. Porque también, pues nuestros amigos, ¿qué culpa, no? O sea, <chuckles> ¿qué culpa que nuestra relación no haya funcionado? Y que ellos no tienen por qué estar lidiando como, con ese tipo de cosas, ¿no crees?
Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, eh, acabas de darle al al clavo, creo. Eh, lo que mencionaste de pasar tiempo contigo y de dedicarte tiempo a ti misma me parece fundamental. Creo que en este momento quizá el problema es que no estás del todo dispuesta a convivir con con estas personas y también a dar tu energía, ¿no? Entonces, sí, quizá podrías empezar a enfocarte un poco más en en ti misma, y como bien lo mencionaste co así podrían las aguas las aguas se van a calmar y después todo vendrá mejor y quizá puedas, eh, retomar tu amistad o este tiempo te sirva para para ponerte, mm, ah, un poco a prueba, ¿no? Y saber qué es realmente lo que esperas de estas amistades, ¿no? Y qué estás también tú dispuesta a ofrecer.
Ujú. Mm, exacto. Ujú. Claro. Sí, realmente tiene mucha razón. Voy a tomar todos tus consejos y comentarios en cuenta y te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y que me hayas apoyado. Voy a voy a ponerlo en práctica. Gracias.